Ну, для путешествий мне очень нравится Латинская Америка, Африка. То есть, вот э, для. Ду ой, да, мно мн мн много где не везде, конечно, там ещё очень много стран неизведанных, а но, э, именно для путешествий это очень классно: природа, да, животные вот, очень о очень интересно. А Латинская Америка тоже. А для жизни- ну нет, да, жить я б там не хотела бы. <laughs>
Вы удивились. Вы и в Африке были? Мгм. Почему экстремальненько?
Ну как, ну как-то, ну в Латинской Америке еще смотря где, да. То есть, есть места, которые, в принципе, и неплохо, в общем-то. Просто раньше это вот была Аргентина, где я бы хотела пожить. Но так как там сейчас очень большие проблемы с экономикой и там совсем не дешево, да, как раньше было. То есть, это получается дороже, чем в Европе жить практически, поэтому с как-то смысла уже нету. А для путешествий очень классно. Там же есть, э, Патагония, да, ледник Перито-Морено. Ну шикарно. Вот Азия- это нечто такое между, да. То есть, вот там бы мне нравится и путешествовать, и пожить тоже прикольно. Вот, и и и недорого в некоторых местах особенно.
Мгм. Мгм. Вам, наверно, ещё там еда нравится азиатская, да?
Та, да-да. Вот, кстати, вам нравится азиатская еда? Мне кажется, она вот всем нравится. Ну какая-то, да? Не вся подряд.
Мгм. Да, я что-то люблю. У меня, кстати, у мужа предки с Индонезии, так что они иногда готовят что-то индонезийское.
Мгм, тайскую, не? А, о, прикольно. Ага-ага. Да, ой очень классно. Вот ба на Бали я тоже была и на и Яве, э э, вот, э. Но жить вот мне там не захотелось. З щас Ява щас, э Да, в там всем нравится вообще. Э, н ну, вот, э, и именно потому, что он слишком популярный стал, там стока народу. Я там была первый раз когда, м, <smacks lips> а, в 2008 что ль году; он уже был популярный, да, но вот не настолько, м. То есть, вот, э, в вообще было по-другому всё. Потом я поехала уже.
Почему? Там же всем нравится, там, вроде, тепло, дёшево. А, да-да, там, кстати, много турист мгм. Да, и там всё заполонили, вроде, туристы, говорят.
Ну, там вообще о очень там такие пробки, ну, просто сумасшедшие. Н это т тоже как-то не не не очень приятно. Если, вот в принципе, э, в Убуде, да, вот, э, снять виллу и там вот жить. Вот так прикольно еще, ну вот к <chuckles> Да да, на рисовые поля.
М-да, мгм. Вот на вилле- там идеально, красиво, да. Ещё с большой компанией друзей, чтобы весело было. Ну там, кстати, вроде бы щас ещё очень много какого-то криминала, говорят.
Ну, в принципе да, ага.

Да, там в ну такой не несерьезный криминал, но неприятный, типа воровства телефонов, да, одь одежды, если на пляже оставишь. Да, е есть такое, там и раньше было, но сейчас, э, с развитием, да, вот туризма еще больше стало, что, кстати, вот в другой Азии гораздо меньше, да, там, в Таиланде, во Вьетнаме. Ну, м, это может случиться, но намного реже. Вот всё ж тоже вот
Мгм. Да-да, что-то такое слышала. А вы не пробовали там что-нибудь экстремальное? Там все любят каких-нибудь э, скорпионов едят, я не знаю, что-то такое. Вы не пробовали?
Мгм. А, скорпионов я не ела. Я кузнечиков ела, крокодила, а <chuckles>
И как вам? Я такого не пробовала. Это съедобно вообще?
Ну, кузнечики кузнечики вкуса как супер соленые чипсы, м. То есть, там нет вообще никакого вкуса. Это просто супер соленая штука. Вообще, вот, ну ни о чем вкус. Просто для прикола такое. А крокодил, м, я его, кстати, в Америке пробовала, в Майами. <laughs> А, о он по вку он да, как курица с привкусом рыбы. Не очень приятный вкус, честно говоря, за просто курица вкуснее.
Мгм. Ничего се. Хм. И как он? Как курица? Ой, мне бы жалко крокодила было бы, не знаю.
Ну это ж всё равно продается да, <laughs> поэтому что тут? <laughs>
Ну да, понятно. Бедненький крокодильчик.
Не ради меня его сделали, да. Ну вот эта ферма, да, она там всё равно разводится и для и для этого, в том числе. Поэтому, а, тут уже я ничего изменить не могла. Вот еще, а, а, голубь. Ну, голубь вот специально выращенный, да, вот не которые на улицах летают, они опасные.
Ой, нет, голубей я бы вообще не стала, я их кормлю, наоборот, всегда мне их жалко. Они такие одинокие, я всегда им хлебушка, каким-нибудь крошечками накормлю, они такие
<laughs> Ну вот Вот, кста Да, ладно голого Вот во Франции голубей называют "летающие крысы", потому что они переносчики заразы, так что вы поаккуратнее с ними, да. <chuckles>
Н-да, ну я их так близко-то не подхожу, ну мне их как-то жалко всегда.
Да, они они вообще не одинокие. Они, наоборот, это у они забирают еду у уток, у гусей, которых кормят. Они очень наглые, наоборот. Они не справятся в любой ситуации. Вот это те птицы, которые выживут.
Я вообще животных всех, в принципе, люблю.
М, не, я тоже люблю, но у этих птиц смысла нет жалеть. Они выживут наоборот вот вперед всех. Да, <laughs> всё то
Ну да, так, конечно, есть.
Э, они довольно приспособленные, да, вообще ко всем обстоятельствам. То есть э
Да, в принципе, им легко найти еду, но всё равно, я так зимой какой-нибудь там корочкой подкормлю.
Мгм.